Porque você vai conseguir, eh, tirar coisas, ganhar um dinheirinho e também você já vai fazer uma boa ação que é ajudar pessoas também, né.
Uhum. É, com certeza. Não e eu gosto de fazer isso, tanto que eu que eu falei, eu não costumo ser acumuladora, o meu problema é me apegar a determinados objetos, sabe? Por exemplo
Uhum, isso é bom. Mas você tem algum, assim, que seja eh, por exemplo, agora você está nesse período de mudança, tem algum objeto com valor sentimental ou até financeiro, né, que são mais difíceis de você abrir mão e que talvez hoje não façam sentido para você usar?
Uhum. Hum, <clicks tongue> então, eu tenho, assim, por exemplo, quando eu me mudei do Brasil pra pra Los Angeles eu deixei algumas coisas na casa da minha mãe. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa lá que enquanto minha mãe tiver espaço eu vou guardar que são as agendas, de 3 anos do do do meu colegial que tem, assim, bilhetinho dos amigos, eh, sabe, assim, essas coisas bobas assim, eh, a é, adesivo, cartinha, ingresso de show, a gente escrevia nos códigos lá e é um é um trambolho, aquilo de deve pesar, assim, uns 2, 3 quilos, eu nunca vou enfiar na minha mala e trazer para Los Angeles, né. Mas a minha mãe guarda para mim. Aí eu falo, enquanto tiver na minha mãe espaço para guardar elas vão estar lá, mas esses são itens que eu não consigo me desapegar por exemplo. Porque não é não é o valor físico, é o valor emocional, sabe.
Tá. Oh. Era o diário, né. <chuckles> Ah é. E de quintal. Uhum. E de de tanto tempo, né, e mas o 2, 3 quilos, então não não é uma coisa absurda para uma casa né, que tem
Então É. É. Não, não é. <chuckles> Não é. E aí é isso, assim, ela tem isso e tinha, ah, eu tinha uma pasta eu tenho uma pasta de ingressos de show, que eu coleciono desde o meu 1º show quando eu tinha 16 anos.
Hum. Uau!